Rutinitas aku ya di hari kerja mungkin ya. Biasanya kalau aku sih bangun pagi ya, misalkan jam 4.30 atau jam 5.00 gitu ya. Terus, eee, sholat subuh nah, biasanya kalau pagi-pagi cuacanya lagi bagus nih, cuacanya lagi bagus terus hari sebelumnya nggak terlalu capek dengan kerjaan. Nah pagi-paginya aku suka jalan-jalan sih, jalan-jalan dulu. Jadi jalan-jalan keliling komplek mhm, jalan-jalan dulu keliling komplek.
Wah, hebat sekali sempat ya? Berapa menit tuh keliling kompleksnya?
Ya kurang lebih ste eee, sekitar 0.5 jam lah, 30 menitan gitu da itu aku jalan kaki dengan tanpa alas kaki.
Wow, <laughs> itu penemuan kamu sendiri atau, eee, kamu memang sedang mengikuti gaya hidup tertentu nih?
Sebelum bekerja itu ya. Mhm. Eee, disebut penemuan aku sendiri enggak sih, cuma aku lihatnya dari orang tua dulu ya, orang tua jaman dulu. Karena kan waktu aku masih kecil gitu masih sekolah gitu, kan sambil nunggu berangkat ke sekolah nih, kadang suka lihat kayak bapak-bapak tuh, jalan-jalan pagi-pagi dia gak pake sendal kayak yang enak gitu, <laughs> yaudah aku coba lah.
Ide yang bagus juga ya. Jangan-jangan kamu juga mandi di pagi hari waktu subuh itu pakai air dingin juga?
Iya deh pake apa ya? Nggak Iya pakai air dingin.
Wow.

Ada, ada nasi, ada.
Oke, berarti sarapan di rumah ya?
Pakai nasi tetap. Di rumah, di rumah.
Oke, terus lanjut. Setelah itu?
Mhm, lanjut. Karena aku kan ke kerjanya itu kan, eee, ini ya, eee, nggak kayak orang kantoran lain yang memang kayak jam 08.00 itu harus di kantor gitu ya, nggak. Kebetulan, di kantor aku sendiri, untuk jam masuk kerja itu bebas, dalam artian yang penting satu hari itu tetap 8 jam. Gitu. Jadi
Oh, begitu ya. Mhm, mhm. Apakah bebasnya itu memang dari dulu peraturannya seperti itu, atau itu salah satu dampak jaman Covid tuh? Dulu kan s setelah Covid memang banyak ya yang merubah peraturan masuk s kantornya.
Mhm. Mhm, mhm. Iya. Iya. Kalau itu sih lebih ke privilege dari owner-nya langsung sih, ke aku ya. Karena aku udah <swallows> udah kerjanya lama gitu di sana, gitu, dan memang bisa dibilang, eee, apa ya, menjadi salah satu orang yang dipercaya dan membantu merintis usaha tersebut. Jadi ada privilege ke arah sana, gitu. Jadi kalau misalkan nih
Oh, begitu. Waduh, beruntung sekali kamu. <chuckles> Oh, paham, paham. Pastinya itu membantu banget ya buat kamu menjaga keseimbangan antara kerja dan keluarga, ya kan?
Heeh. Iya. Betul banget sih. Betul. Jadi kalau misalkan aku jam 9:00 berangkat nih, jam 5:00 udah pulang. Kalau misalkan aku berangkat jam 10:00, aku pulang jam 6:00. Tapi biasanya aku berangkat range-nya antara jam 9:00 atau jam 10.00, gitu. Karena kan pagi-pagi kadang kan suka repot sama urusan anak juga ya. Anak masih kecil kan, masih umur 2 tahun.